Ad esempio, cioè in che senso senza senza criteri di controllo?
Beh, che ognuno buttava c'erano lì i cassoni, ognu ognuno buttava dove voleva, sarebbero stati carta carta, plastica, poi però la gente buttava dappertutto quello quello che ca che la gente purtroppo
Ah! Okay, e non c'era nessun organismo di controllo.
E non c'era nessuna organizzam nessun sistema, organismo. Poi recentemente, insomma, un paio d'anni, si son decisi, han messo su questo discorso che in tutta Italia non è che c'è uno standard, ogni ogni posto fa quello che vuole e anche lì secondo me non è un ra non è una cosa positiva perché, insomma, voglio dire, ci vo ci vorrebbe uno standard, non dico proprio, però insomma intanto costerebbe magari meno, e perché riuscirebbero a ottimizzare, perché si sa vabbè, comunque nella mia zona han fatto delle le chiamano isole, isole ecologiche, sono dei dei cu non dei cubi, dei parallelepipedi dove ci s c'è, ci sono delle cellule foto delle cellule, dei lettori di QR code, c'hai sacchetti che ti danno coi QR code, ai quali alle collegano il tuo nominativo attraverso la tessera sanitaria, no, il codice fiscale
Mh-mh. Certo. O Mh-mh. Ah. Ah! Okay. Okay.
e quando vai a buttare, devi buttare facendo aprire lo sportello relativo alla plastica, relat plastica, metallo, carta col QR code. Sì, allora per me, per carità, per me non è una difficoltà anche se c'ho una certa età, perché io devo dire non ho problemi con la tecnologia perché mi piace, c ci son dentro, ci son dentro da da da da sempre, anche se non non sono un nativo, un nativo, diciamo, non son nato con l con lo s con lo smartphone in tasca eh?
Okay, quindi è un po' più difficile trasgredire, ecco. Ah. Bene, bene. <chuckles> Vabbè, ma l'importante è la voglia di smanettare. <chuckles> L'importante è la voglia di smanettare.
Eh, esatto, esa no, no, quella io ce l'ho. E poi invece c'è chiaramente persone, uhm, anziane che non hanno quella voglia lì e, per carità, è stato un po' una tragedia all'inizio, no, perché 1000 difficoltà, 1000 cose.
Eh immagino, ma quindi, mhmm, quindi è proprio il comune a fornirvi tutto il necessario per
Sì, s sì, poi ma all'inizio ce li ha forniti lui, poi bisogna adesso andare, tra l'altro neanche in comune, mi devi andare in un comune vicino, perché son piccoli comuni, han fatto una sorta hanno fatto, sì, in certi casi può essere eh?
Ah, okay. Quindi è un po' scomodo, ecco. Se uno non ha i mezzi